Esattamente.
E quindi, a fronte di questa bruttissima esperienza
Si.
che consiglio daresti in generale, come ti gestiresti o come ti gestirai, sapendo che questo telefono può abbandonarti, da un momento all'altro. <chuckles>
Allora, tanto, au se, uhm, mi ricapita una cosa del genere <smacks lips> dove, appunto, ho poca batteria, il telefono mi sta per abbandonare, ehm, c'è niente non c'è molto da dire, diciamo, dovrei cercherò, comunque di risolvere il problema, mal che vada diciamo
Mh.
poto potrei potrei, se proprio volessi prendermi un secondo telefono, p pronto all'uso, ma, uhm, sì, ma no, diciamo questa cosa non è proprio una soluzione. Però mi ha fatto mi ha fatto capire come avere dei, diciamo, mhmm backup, delle "soluzioni alternative", tra virgolette, sia importante. Un esempio claro, ehm, chiaro, cl chiaro e classico potrebbe essere, appunto- da parte mia almeno- se io dovessi, uhm, prendere il treno ancora- che ho l'abbonamento del treno- invece tenerlo solo digitale nel telefono stamparlo, semplicemente. Esatto, esattamente. Avere avere alternative al solo digitale che, se succede qualcosa, almeno ho una ehm, un piano B. Appunto un'altra co un altro piano B è invece di non mhmm, perché adesso col telefono sono sempre solito non portare le carte e tenere solo quella identità e, letteralmente basta, praticamente, perché la carta ce l t gidi digitalizzata dentro al telefono, quindi non mi serve nemmeno portarla in giro. Un'altra cosa ecco appunto, adesso siccome so che potrebbe abbandonarmi da un momento all'altro, mi porto la casta la carta fisica per pagare, in caso.
Certo. Mh-mh. Certo, tenerlo comunque nel portafoglio. Un'alternativa. Certo. Certo. Mh-mh. Beh, anche quello sarebbe stata una bella problematica, ma infatti quando mi hai raccontato pensando subito comunque tu in realtà, ti sei gestito molto bene, perché, ehm, molte persone sarebbero andate nel panico, non avrebbero saputo che fare, non so cosa avrebbero fatto. Tu almeno hai avuto la lucidità di far vedere subito al controllore il l'abbonamento, chiedere a qualcuno comunque nel momento di difficoltà, di vedere l la coincidenza o comunque trovare il modo, non è da tutti giustamente.
Mh-mh. Esatto. Eh sì, non è tutti, ma è diff è anche difficile poter diciamo, approcciare una persona a caso e dire: "Ciao scusa, il telefono mi sta morendo." <laughs> Diciamo che se una persona
<chuckles> Che ti potrebbero dire: "Eh vabbè, eh, eh, eh, eh, eh. Sti cazzi."
ehm, l se lo facessero una persona a me "Ma siamo sicuri che sta morendo, non è che mi vuoi f ciulare il mio." <sucks teeth> <laughs> Ehm
Eh certo. Anche che poi appunto, oltre a vivere in un'epoca super digitalizzata, viviamo anche in un periodo un po' di paura di tutto, perché le m mille truffe, 1.000 cose si sentono, quindi
È vero. Vero, vero, vero.
quasi quasi se uno non rientra nel digitalizzato ha una problematica, sembra sempre che ci sia qualcosa sotto.
Specialmente la parte delle truffe.